Allora guarda, io vorrei un attimo anche parlare, no, con te di una questione che mi sta, oltre che tanto a cuore, mi sta veramente cominciando a diventare difficile e pesante, perché onestamente non riesco più a trovare una via d'uscita e non è semplice. Però, voglio andare anche un attimo per gradi, no, per spiegarti un attimo il contesto. Io ho un partner, insomma, nella vita con cui, tra l'altro, vado molto d'accordo, perché prima di diventare il mio attuale compagno, insomma, eravamo amici quindi, uhm, avevamo un rapporto meraviglioso, passavamo a volte anche dei pomeriggi interi, no, 2-3 ore, anche con una un una bibita, un qualco un tè fresco, niente di che, seduti e ci raccontavamo le giornate, il lavoro e le cose. Però ti posso dire, che ad ad oggi sono 4 anni che stiamo, uhm, vi stiamo insieme, insomma <chuckles> grazie, ehm, però, ehm, ho notato che sta cominciando a cambiare un po' la situazione, già da un po', onestamente, già a partire dai primi mhmm, alla fine del mhmm, del secondo anno, insomma, ehm, in cui stavamo insieme, ho notato che, pian piano, lui quasi non mi ascolta proprio più. Cioè, nel senso, prima era attivissimo, no? Soprattutto quando eravamo tanto amici; e poi, quando c'è stato questo passaggio alla relazione, ho notato che lui t tanti dei miei problemi a volte sì, mi ascolta è completamente preso, no, da quello che dico, però molto spesso, cioè l'80% delle volte è atto assolutamente assente come io quando lo vedo mi sembra sai nei cartoni, Homer quando c'ha le scimmiette in testa? Assolutamente così, non non riesco a capire, mhmm, assotu da un'altra parte. Quindi però, sicché dato che 1 e 2 e 3 siamo arrivate, davvero, te l'ho detto, è quasi l'80% delle volte che parlo, che lo sento molto distante, sta cominciando a farmi male perché poi, tra l'altro, io ho sicuramente delle amiche che però, comunque, ognuno c'ha i propri mhmm, anche le proprie vite, quindi io non voglio andare a disturbare ogni volta un'amica per dire, ecco anche perché so che poi dopo loro dicono: "Lascialo, lascialo". Però per tutto il resto, per me è una persona fantastica, perché non manca di nulla. Esatto, è gentile, carino, insomma, però ad oggi sta cominciando a diventare difficile e anche se voglio parlarne con lui, uhm, in maniera sai proprio um in maniera verbale, eh, diventa una discussione, dice che io sono pesante, insomma, dovrei vivere la vita un po' in maniera un po' più leggera. Ti devo dire, questa cosa fa sentire ancora peggio.
Lente. <laughs> Erto. Erto, sì. Sì. Ah, allora guarda, innanzitutto mi dispiace che, ehm, tu ti senta in questo modo, nonostante lui, comunque, sia una parte integrante della tua vita e sia, come hai definito tu, l'amore della tua vita. Io assolutamente non ti dirò e non ti incentiverò a lasciarlo, perché, appunto, dato che è una persona molto importante tua vita, è inizia innanzitutto il tuo migliore amico; quindi, avete avuto una storia di amicizia consolidata. Ti devo dire, innanzitutto io ti consiglio di non prenderla sul personale, perché, appunto, la sua disattenzione, questo suo essere sbadato, magari non ascoltarti, è assolutamente lecito che ti faccia male, perché è una persona che, ehm a cui tu vuoi bene, quindi ti interessa sapere che anche lui è interessato alla tua vita, ai tuoi dolori, ai tuoi problemi; però, questa disattenzione potrebbe non essere dovuta a te, nel senso, potrebbe essere dovuta alla sua vita personale, alla su preoccupazione nel lavoro, a, magari, un po' di stress, a a un po' di stanchezza, a un po' di pensieri, quindi, mhmm, magari qualcosa legato alla sua emotività. Non so se hai provato a indagare, a chiederli come si sentisse ultimamente, perché mi hai detto che è da un po' di tempo che, ehm, nell'80% dei casi lui non ti ascolta, o è con la testa tra le nuvole.
Grazie. Erto. Mh-mh. Grazie, sì. Vero. Mh-mh. Esatto. Okay. Ovvio. Mh-mh. Ci Certo. Brava. Guarda ecco, ehm, l la questione dello stress o comunque dell'indagare, no, se ci siano dei motivi in lui, che lo portino, poi, ad essere così con me, ehm, in realtà ho indagato. Cioè, lui sicuramente, vorrebbe cambiare il suo attuale lavoro già da un po', quindi, o questo pensiero è fisso, non si sente molto soddisfatto nel lavoro attuale, anche se, comunque è un lavoro tranquillo, insomma, che gli permette anche di di lavorare, di guadagnare bene, avere tanto tempo per sé; però ti posso dire che in linea di massima, io o lui una volta me lo disse per scherzo, disse: "Guarda, io non sono la persona che ero quando eravamo amici"; e le sorelle poi, tra l'altro, me le mie cognate me l'avevano confermato, no, che un po' lui era un po' orso, no, non, ehm cioè lui quando ha un momento preferisce stare per fatti suoi con i videogiochi, gli amici eh, esatto, però è stato brutto per me un po' questo passaggio, no? Per dirtene una, io ho preso, uhm, tra virgolette, no, sono riuscita a vincere non un concorso, però una selezione che è durata un paio di mesi. Uhm, proprio oggi avevo proposto, appunto di di vederci, no? E lui m'ha detto: "Guarda, ma non si può fare domani?" Quindi mi ha fatto sentire ancora una volta come se la mia magari lui è stanco, questo non lo metto in dubbio, però m'ha fatto sentire come se non fosse una cosa importante, capito?
Okay. Si isola, quindi. Mh. Allora, comprendo assolutamente questo tuo sentirti meno importante rispetto a prima e devo dire che è una questione molto comune nelle coppie, che magari all'inizio l'uomo o comunque la donna, ma tendenzialmente l'uomo, ehm, cerca di, ehm, insomma pavoneggiarsi, cercare di conquistare la donna amata, quindi con gesta eroiche. Ecco perché, magari, qui in quando prima eravate solo amici, per conquistarti c'era più impegno rispetto ad ora. Poi è anche comune, <tsk> ehm degli studi scientifici hanno provato che è molto comune, che, successivamente, quando una relazione perdura nel tempo, ad esempio voi che state insieme da 4 anni, l'amore, ehm, si, ehm, mischia a quella che è la familiarità, quindi una persona con cui sei familiare è ormai famiglia, ehm tendi anche a comportarti in maniera più tranquilla, in maniera più banale o forse anche un po' più monotona, più ripetitiva, ah, forse anche più noiosa. Quindi magari, ehm, dimenticarsi i dettagli, dimenticarsi le date importanti, non dare importanza a queste piccole conquiste, che per te è una grande conquista. Io ti consiglio quindi, sicuramente parlarne nonostante tu l'abbia già provato, però la risposta del tuo partner è stata: "Viviti la vita con più leggerezza", secondo me nel momento in cui parli, tu spiegali quello che tu senti, non darli mai del: "Tu hai fatto questa cosa." Piuttosto ecco, proprio per questo io ti consiglio di non a perché gli uomini tan spesso sentono accusati e questo accusarsi li porta poi a isolarsi di più. Dato che, ehm, il tuo partner ha già questa tendenza a isolarsi nei momenti di iffi ifficoltà, soprattutto ora che è stressato per il lavoro, ed è, guarda, una una grande sofferenza questa per lui. Devi devi anche comprendere questo suo punto di vista, ovvero che lui non è soddisfatto della sua vita in questo momento, quindi questo sì andrà a ehm <tsk> riversarsi anche sulla sulla relazione, perché, purtroppo, l'insoddisfazione nella sua vita personale, eh, riprende anche quello che il lavoro, l'amore, ehm, sport, l la la sua apparenza fisica, mhmm, il suo vedersi, ehm, la sua salute mentale, quindi tutto. Di conseguenza il mio consiglio per te, è quello di parlare in prima persona su quello che tu senti, quello che provi, e anche fornire delle soluzioni. Quindi proporre: <tsk> "Amore, ciao" snì. Allora, sicuramente incentivarlo, perché ai uomini piace fare il problem solving, quindi fallo sentire uomo dicendo: "Amore io mi sto sentendo così in quest'ultimo periodo. Vorrei che passassimo più tempo insieme. Che ne dici se facessimo questa cosa? Hai qualcosa da proporre?" E vedi come si può fare. Cosa ne pensi?
Esatto. Mh-mh. Certo. Ecco. Mh-mh? Dai, vero. Sì. Eh. Ecco. Ci Mh. Esatto. Mh-mh, vero. Eh, io lo accuso, sì è vero un po', è vero. È vero! Sì. Capisco. Certo. A diversare un po'. Ci. Certo, Mh-mh. Assolutamente Capi Okay. Cioè fare tutto io? Okay. Ah, ah. <chuckles> Sì. Okay. Guarda, in realtà mi hai assolutamente rapita, no, col discorso, perché hai toccato forse 2-3 punti che, ehm, mi sono passati davanti, no? Magari proprio nei suoi atteggiamenti, però non avevo non li avevo mai razionalizzati, no? Come stai facendo tu ora. Quindi, uhm, già il fatto di pensare sicuramente non è semplice vivere, mhmm, un un'insoddisfazione di lavoro, mhmm, questo senz'altro. No, io questo l'avevo capito; però il fatto di riversarlo sulle persone che si amano, no, in famiglia, io non c'avevo proprio pensato, no? Perché, mhmm, pensavo fosse una tristezza che lui portasse dentro, però non credevo potesse toccare tanti ambiti, quindi già questo un po' non ti dico che mi fa sentire in colpa per avertelo chiesto, però mi fa sentire più empatica, non po esatto, nei suoi riguardi. Per quanto, invece, riguarda proprio il doverglielo m manifestare in maniera più "pacifica", no, tra virgolette sì perché io, uhm, non lo faccio apposta, ti dico la verità, però, quando mi sento molto ferita, tendo proprio a dire: "Ma perché fai così, perché sei così? Cioè, a prima non eri così." E quindi, ecco, sicuramente, penso che dall'alta parte ci possa essere o no, un po' il sentore di essere accusati, quindi sicuramente non forse non ha aiutato fino ad ora il mio parlarne con lui; però l'esempio che mi hai fatto, effettivamente, ecco, credo possa proprio funzionare, no? Perché è anche semplice, lo lo potrei mhmm, lo potrei utilizzare per, veramente, una cosa banale tipo una passeggiata. Però ascoltami, un'altra cosa
Ah, figurati! Esatto, è un'ottima idea, quella magari di, durante una passeggiata, oppure un momento, un momento calmo, di supporto, in cui parli con un tono dolce, calmo, tranquillo e li poni quella che è la tua sensazione, la tua sensibilità.
Mh, e Mh. Esatto, ed è questo, no Okay. Sì. Però, ecco è questo, uhm, appunto il punto anche ne nevralgico, no, del del mio dilemma adesso, perché ora so cosa digli e so anche il modo in cui dirglielo e per questo, davvero, grazie. Però non so il momento, perché lui, comunque, lavorando fino a sera tardi e quando poi riusciamo a vederci, è troppo stanco. Quindi io so che non devo mai cominciare una discussione a quell'ora, perché o mi ignora, che va a dormire o o i o si c'è un po' di nervosismo, no, nell'aria. Che poi vabbè, lui è pigro nel litigare, quindi non sfocia mai in grande litigate però, ecco, u un momento esatto, un momento, quantomeno, il più giusto possibile per parlargli, quale potrebbe essere?
Allora, se lui ad esempio, non lavora il weekend, secondo me, dopo che si è svegliato, ben riposato, aver soddisfatto tutti i suoi bisogni primari, quindi dopo avessi l'essersi lavato, mangiato e guardato la TV è è con te, a stomaco pieno mi raccomando, ecco, ehm, là magari che sei su s il divano a guardare a scrollare su Instagram, non lo so, a guardare qualcosa di bello, comunque quando è gioioso, quando è calmo, è tranquillo ecco, rilassato, là secondo me potresti, mhmm, provare a iniziare l'argomento.
Okay. Mh-mh. Ah, ok a stomaco pieno, quindi. <chuckles> Serto. <chuckles> Okay. Rilassato, sì. Okay, sì che poi, tra l'altro, il weekend è vicinissimo, quindi, tra tutte le cose che mi hai detto, io voglio r <chuckles> voglio ringraziarti veramente di tutto cuore, perché, oltre a darmi consigli che applicherò, mhmm, veramente subito, no, questo primo weekend, voglio ringraziarti proprio per avermi tirato su di morale, per avermi proprio spiegato lui perché si comporta in certi modi. Quindi grazie mille.
Perfetto. Guarda, è stato un piacere esserti d'aiuto e mi auguro che possiate risolvere, perché l'amore è più forte di ogni cosa, quindi fatti coraggio e ce la farai.
Grazie.